Apa ya, konten yang tidak sopan gitu kan, tidak sopan gitu jadi terus habis itu kan wah, kok gini amat waktu itu aku langsung klari heeh, langsung klarifikasi ke <swallows> di situ kan ini bukan aku yang posting apalah segala macam aku hapus gitu kan, iya aku hapus kan terus habis itu, eee, terus akhirnya, eee, ada fitur baru di Facebook untuk apa namanya itu ya untuk, eee, memblok ngeblok, eee, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu untuk posting di, eee, Facebook kita. Kalau dulu kan, eee, masih take-take aja kan? Nah, apa namanya, bukan take eee, take down bi dia bisa ngepos pakai akun itu loh. Nah itu kan apa namanya, eee, memang itu soal dibajak ya karena kita kan nggak pernah, eee, posting gitu kan nah kayak gitu terus habis itu sekarang kan ada fitur keamanan lebih gitu kan sejak seringnya kejadian kayak gitu. Jadi bukan aku sih sebenernya yang kena namun aku, eee, aku dapet kena gitu kan terus habis itu ada fitur untuk
Aduh, heeh. Ngeri juga, ya. Mhm, nggak boleh soalnya ya, mhm. Heeh. Oke. Mhm.
memfilter kayak gitu kan, eee, apa namanya, postingan terus habis itu, eee, apa ada pilihan apakah mau di-public atau di-private kan akhirnya gitu kan. Nah terus sejak saatnya iya banyak pilihan akhirnya akhirnya <clears throat> apa, eee, akun itu, eh, bikin akun baru apa ya aku ya pokoknya akhirnya, eee, akun itu akhirnya yang semulanya, eee, public aku private gitu kan ya hanya pertemanan aja yang bisa, eee, ngetag-ngetag gitu kan tapi kalau ada mhm, tapi kalau ada yang <swallows> istilahnya posting yang berkaitan sama pekerjaan maksudnya tidak selalu tentang promosi ya tapi aktivitas yang berkaitan dengan, eee, branding pekerjaan aku itu baru aku pasang, eee, di public gitu kan nah itu sih cara pertamanya gitu awalnya kejadiannya kayak gitu.
Heeh. Oh, jadi banyak pilihan ya untuk aman, mhm. Oke. Heeh, dibatas git hmm. Oke. Mhm, tap heeh, oke ini tadi kan, Kakak, bilang, eee, ngeblok ya, Kak, ya kalau misal di-hack itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya, Kakaknya kan nggak tahu ya, eee, siapa gitu yang, eee, apa sih nge-hack itu loh, Kak, heeh, kan enggak tahu ya itu gimana ngebloknya, Kak?
Mhm. Nge-hack gitu, heeh.